जी, देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो कहीं न कहीं इस समय मैं एक बहुत सम बड़ी समस्या से बोला जाए तो जूझ रही हूँ। कहीं न कहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि अभी मैंने हाल-फिलहाल में ही मतलब अपना कॉलेज खत्म करके मैं भी घर पे आ गई हूँ, क्योंकि मेरा कहीं मतलब मुझे आगे अ, व बोला जाए तो पीजी के लिए एडमिशन लेना था बट मेरा हो नहीं पाया किसी वजह से। तो मुझे वापस अभी कुछ दिन के लिए घर आना पड़ा है और घर में मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बोला जाए तो सोचने लगी हूँ अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में और ये सोच-सोच के ना मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी होने लगती है ना कभी-कभी इतना ज़्यादा घबराहट-सी होने लगती है ना कि मैं अपने आप को बोला जाए तो सँभाल ही नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लगता है बस लेटे रहो, कोई कुछ बोले नहीं, कोई कुछ करे नहीं और होता है ना कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, तो ये भी मेरे अंदर एक मतलब होने लगा है कहीं न कहीं। मुझसे अगर कोई कुछ बोलता है ना या कोई-कोई ज़्यादा बात कर लेता है या थोड़ा-सा अब जैसे मम्मी ही है घर में अगर थोड़ा-सा ज़्यादा काम के लिए बोल दी ना, तो कहीं न कहीं मैं चिड़-चिड़ा के कभी-कभी उल्टा जवाब भी दे देती हूँ, कभी-कभी कुछ उल्टा भी मुँह से निकल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए कहीं न कहीं। उस समय तो देखिए मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि मेरी मतलब बोला जाए तो मतलब मानसिक स्थिति कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे तनाव सा लग रहा है कि कहीं न कहीं क्या होगा आगे? कैसे करूँगी? क्यों होगा? उस समय तो समझ नहीं आता है कि मैंने क्या बोला लेकिन बाद में थोड़ा जब शांत होता है दिमाग तब कहीं न कहीं सोचती हूँ कि नहीं मैंने गलत बोल दिया। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जब मैं अकेले रहती हूँ, तब ये बहुत ज़्यादा होती है मेरे साथ मतलब अकेले रहती हूँ, तो अजीब-अजीब ख़याल आते हैं। कैसे करूँ? क्या करूँ? आगे मुझे क्या करना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा बेचैनी-सी होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब मैं कैसे इस समस्या को सुधार पाऊँ? जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए क्योंकि परेशान होने से परेशानी का हल नहीं निकलता। और इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको सलाह देने से पहले ये जो आपकी समस्या है इसको मैं और बेहतर और अच्छे तरीक़े से जानना चाहूँगा और इसके लिए मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे आपसे। और मैं अगर अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा जैसे आपने बोला बेचैनी वग़ैरह होती है आपको, तो ये बेचैनी जो आपने बताया क्या ये दिन के समय पे होती है या फिर और किन-किन हालत में होती है? इसके बारे में थोड़ा साझा करेंगे आप?
जी। जी। हुँ। जी, बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब ऐसा कोई समय नहीं होता है बोला जाए तो, क्योंकि मैं अभी घर पे अभी ही आई हूँ मतलब हाल ही फिलहाल में, 15-20 दिन से ही मैं रह रही हूँ यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मैं बाहर भी गई थी, पहले अपने कॉलेज था मेरा, फिर मैं कोचिंग वग़ैरह भी वहीं से की थी मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। बोला जाए तो मैंने मास्टर का एमबी एमबीए के लिए पढ़ाई की थी कहीं न कहीं, तो मैंने कैट वग़ैरह भी दिए थे फिर मैंने उसकी इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी की थी और मेरा इंटरव्यू भी कहीं न कहीं अच्छा गया था। बट होता है ना किसी वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था या थोड़े मेरे पर्सेंट हल्के से 2-4 पर्सेंट कम थे, उसकी वजह से मेरा हो नहीं पाया था। मतलब मैं घर में आने के बाद भी मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेटिंग लिस्ट आई कि अब होगा, अब होगा आईआईएम में बट कहीं न कहीं वो बोलते हैं ना कि नहीं होना था, तो वो आके भी चला गया। तो यही हुआ मेरे साथ कि नैज़ अंत में मेरा जो एडमिशन था ना वो नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं मैं भी इस पड़ाव पर हूँ ना करियर के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और मुझे अभी लग भी मतलब लग ना है कि मैं क्या अगले साल कैट दूँ? या फिर से मैं एंट्रेंस दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ? कहीं न कहीं बोला जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा बेचैनी-सी मन में होने लगती है। कभी लगता है कि मैं बैंक की पढ़ाई करूँ, कभी लगता है पहले मैं जाके एक्सपीरियंस ले लूँ 1-2 साल कॉर्पोरेट में, तो होता है ना कि आपके अंदर बहुत सारे ख़याल आते हैं मन में, और जब आप कहीं किसी निर्णय में नहीं आ पाते हो ना, तो बहुत ही मन में तनाव होने लगता है, बेचैनी होने लगती है कहीं न कहीं मन बोलते हैं ना घबराने लगता है कि करूँ तो करूँ क्या? और बताओ मैं इतना कुछ करके भी इतने अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ के निकली हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और होता है ना कि आप जब शुरू से हर चीज़ अच्छा-अच्छा आपकी होती है ना तो एक उम्मीद भी आपकी ज़्यादा बन जाती है, तो मुझे ये भी डर लगता है कि बताओ घरवाले भी मुझसे इतनी उम्मीद लगा के रखे हैं, और कहीं न कहीं मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे किस राह पर जाना चाहिए ये भी बहुत घबरा मतलब बहुत सारी चीज़ें बोला जाए तो मन में आते रहती हैं। और ये मतलब अक्सर होता है या तो मैं जैसे खाना खा के बैठी हूँ या नाश्ता करके मतलब दिन-भर इस समय बोला जाए तो मैं तनाव में मतलब दिमाग़ मेरा इधर-उधर दौड़ते ही रहता है बोलूँ तो। जी।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। अच्छा। जी, जी ज़रूर। देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि इंसान जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है और वो चीज़ उसको नहीं मिलती है, तो वो कहीं न कहीं घबरा जाता है और उसको जो मन होता है, वो बेचैन हो जाता है। और कहीं न कहीं फिर क्या होता है कि घर बैठे-बैठे ना उसको घबराहट सी होने लगती है और बेचैनी-सी होने लगती है, तो ये चीज़ महसूस करना काफ़ी आम बात है। जो जिस समस्या से आप बता रहे हो, अगर उस समस्या से गुजरें, एक प्रश्न मेरा आपसे और रहेगा कि क्या आप दिन में टीवी वग़ैरह, कोई किताब या फिर कोई संगीत वग़ैरह सुनते हैं अपने मतलब बेचैनी को जब आप बेचैनी महसूस करते हैं, उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए?
जी। जी, देखिए अगर मैं मतलब हटाने की बात करूँ, तो जब मुझे बेचैनी होती है ना, तो मैं आम तौर पर या तो गाने सुन लेती हूँ, जैसे आपने बोला, बिल्कुल, मैं संगीत सुनती हूँ। तो जैसे मैं छत है मेरी, तो मैं थोड़ा-सा टेरेस में जाके वहाँ पे मैं थोड़ा-सा, बोलते हैं ना 10-12 राउंड लगा लेती हूँ गाने सुनते-सुनते। तो जब टहलती हूँ ना, तो कहीं थोड़ा मेरा मन शांत होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, जैसे मैं लेटी रहती हूँ अगर, बहुत ही मन घबराने लगता है, "अरे यार मम्मी, क्या करूँ मैं?" अपनी मम्मी को ही बताती हूँ। तो कहीं न कहीं अ, सो जाती हूँ, और जब मैं कोशिश करती हूँ ना सोने का, पहले तो मुझे नींद नहीं आती है। बट फिर मैं थोड़ा-सा अपने मोबाइल का सहारा लेती हूँ, थोड़ा-सा रील वगैरह देखा, थोड़ा और यूट्यूब में सबकी बातें सुनी कहीं न कहीं कि क्या करना चाहिए। मतलब मैं अ, जो मेरी रील आती हैं या जो मेरा अ, मतलब जो फीड आता है ना अ, यूट्यूब में भी, वो भी यही चीज़ों से रिलेटेड आता है कि क्या करना चाहिए आगे आपको, क्या करियर चुनना चाहिए। तो यही सब मैं देखते-देखते ना कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा सांत्वना देके और सो जाती हूँ। और जब मैं सो के उठती हूँ, तो तो उस थोड़ा देर के लिए, आधे-1 घंटे के लिए मुझे चीज़ें भूली रहती हैं कि कहीं मतलब आप सो बोलते हैं ना, आप सोने में कहीं न कहीं आपका जो दिमाग होता है, थोड़ा-सा कहीं और चला जाता है। तो उस समय मुझे थोड़ा-सा आराम मिलता है, बट सोने के उठने बाद, मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद, फिर कहीं न कहीं मुझे वही घबराहट-सी महसूस होने लगती है। तो ये बोला जाए तो बहुत ज़्यादा हावी हो गई है मेरे ऊपर। जी।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी। जी, जी। देखिए, ये अक्सर होता है जब जैसे आपने बताया कि घबराहट जब हावी हो ना, तो कहीं न कहीं नींद में भी इसका असर पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपने हाल ही में नींद या तनाव या कैफ़ीन की अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी वगैरह इसकी मात्रा आपने बदली है?
जी। हुँ। हुँ, देखिए अगर नींद की मैं बोलूँ तो थोड़ा-सा मेरी मात्रा बदली है, कहीं न कहीं मैं जैसे सो तो जाती हूँ, बट मेरे को अच्छी नींद नहीं आती, बोला जाए तो। नींद में भी ना मेरे को कभी-कभी उल्टे सपने भी आने लगते हैं, जैसे अगर मैं दिन में बहुत ज़्यादा सो ली तो फिर रात में मुझे जल्दी नींद नहीं आती और अगर नींद आई भी ना तो मैं बहुत ज़्यादा उल्टा-उल्टा सोचने लगती हूँ। तो कभी-कभी मैं अचानक से ऐसे होता है ना कि आप उठ के बैठ जाते हो, कि कुछ बुरा चीज़ आपके सामने आने लगता है और बुरा चीज़ मतलब मुझे खुद से ही आता है और खुद के बारे में ही आता है कहीं न कहीं, कि मैं कहीं हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है अ, और हमेशा ऐसी चीज़ें आती हैं ना जैसे मैं कहीं बहुत बड़ी समस्या में फँसी हूँ। तो 1-2 बार हाल में ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अगर सो रही होती हूँ ना तो अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और फिर मेरे नींद में वही-वही चीज़ें आने लगती हैं, क्योंकि मैंने हो सकता है इस वजह से क्योंकि मैं पहले मोबाइल में वही सारी चीज़ें देख के सोती हूँ, तो कहीं न कहीं दिमाग में मेरे वही बैठ है और जब मैं सो मतलब अचानक से नींद खुलती है तो फिर वही-वही चलने लगता है दिमाग में, फिर मैं सोने का प्रयास करती हूँ बट फिर नींद नहीं आती है, फिर मैं थोड़ा-सा फ़ोन वगैरह देखती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई मतलब अभी है नहीं, मेरी बहन भी बाहर रह रही है। कहीं न कहीं मैं अकेले ही रह रही हूँ मम्मी-पापा के साथ। तो कहीं न कहीं मैं अकेले सोती हूँ, तो बहुत ज़्यादा बोला जाए तो नींद मतलब बीच-बीच में उचटते रहती है। और अगर नींद जैसे खराब होती तो कहीं न कहीं तनाव भी आ जाता है। फिर सुबह भी ना मुझे वो फ्रेश फील नहीं होता है, मतलब पूरा दिन कहीं न कहीं आलस से भी भर जाता है क्योंकि रात में मैं ढंग से सो नहीं पाती हूँ तो सुबह भी नींद-नींद सी आते रहती है। बट सोने का तो प्रयास करती हूँ बट होता नहीं है। दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं, तो बस यही है और कैफ़ीन की अगर मैं बात करूँ तो कॉफ़ी वगैरह मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने मतलब मैं जल्दी पीती ही नहीं हूँ, बहुत कम ही, बहुत रेयर है। जी।
हुँ, हुँ। जी। जी। जी। अच्छा। तो देखिए, मैं आपकी परेशानी को अच्छे बेहतर तरीके से अब समझ चुका हूँ और मैं इसपे सलाह देने से पहले सबसे पहले तो ये बोलूँगा, तो देखिए क्या होता है अक्सर जब हम किसी चीज़ के लिए जैसे आपने बोला आपने मेहनत की थी, आपने एमबीए के एग्ज़ाम के लिए और वो आपका मतलब इंटरव्यू वगैरह करके भी रह गया। तो देखिए, एक अक्सर क्या होता है, वो परेशानी की वजह से ना, जो आपके दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में ना उसका बहुत असर होता है, बेचैनी-सी होने लग जाते है कि यार, अब मैं आगे क्या करूँगी? तो ये चीज़ होना महसूस होना देखिए आम बात है। मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूँगा, तो देखिए जैसे, आप बैंकिंग वगैरह के लिए बोल रहे ना, तो अगर आपने एमबीए के लिए प्रिपेयर किया है ना, तो उसी पे ध्यान दीजिए। आपने जैसे कैट की बात की, कैट के अलावा भी बहुत एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे एनमेएमस कोई बात करूँ मैं, महाराष्ट्र सीईटी की बात करूँ, स्नैप की बात करूँ और उसके अलावा कैट तो है ही है, एक एक आईबीएम करके भी कॉलेज है और वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, औ उसका एग्ज़ाम आता है आईबीसैट करके, हैदराबाद का कॉलेज है। वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं, और मैं सही बताऊँ तो मैंने खुद भी किया हुआ है तो मैं आपको इसमें यही एडवाइस दूँगा कि आप कोशिश करिए। देखिए, हार मत मानिए और क्या होता है कॉन्फि जब आपकी ये जो मीटिंग वगैरह रहती है ना, तो इसमें ना आप अपना ना एक कॉन्फिडेंस जो है ना, उसको एक कायम रूप से रखिए, आप कभी उनको ये मत महसूस होने दीजिए कि मतलब आपको ये चीज़ नहीं आती है। आपको गलत भी आते हैं ना, आप फिर भी बोलिए, क्योंकि वो जो उस टाइम पे चेक करते हैं ना, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कि आप किस कॉन्फिडेंस लेवल पे बोल रहे हो और आपको क्या इस चीज़ के लिए नॉलेज है भी है कि नहीं है? और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, तो देखिए जैसे आपने बोला इसके आपके सोने पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो सोने के लिए देखिए अक्सर ये चीज़ होती है कि हम जो देखते हैं ना, उससे अगर सोने से पहले अगर कोई चीज़ देख के सोते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में वो चीज़ आती है और कहीं न कहीं उसके सपने भी आते हैं। तो मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि, सोने से पहले जो भी देखते हैं ना कुछ अच्छा देखिए, क्योंकि अगर अच्छा देखेंगे, तो आपकी नींद में भी ये वैसे ही अच्छे ख्याल आएँगे और कहीं न कहीं मेरे हिसाब से आपकी नींद नहीं टूटेगी और नींद आपकी जो है वो अच्छी रहेगी। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूँ तो आदत डालिए किताब पढ़ने की या तो कुछ मतलब एक इन्फ़ॉर्मेशनल अगर वीडियो जो आज के समय पे च बोलूँ ना मैं, जो चल रही हैं, वो चीज़ें देखने की आदत डालिए। उससे क्या रहेगा कि आपका दिमाग भी बढ़ोत्तरी करता रहेगा और कहीं न कहीं आपकी नींद में ना इसका असर नहीं पड़ेगा और जब आपको बेचैनी वगैरह महसूस होती है, जब आपका मन बेचैन होता है, तो देखिए मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस ये रहेगी, कुछ ना कुछ देखिए। ऑनलाइन ही कुछ देखिए जैसे कोई वीडियो हो गई, कोई पढ़ पढ़ाई की वीडियो हो गई या फिर तारक मेहता मैं अपनी चीज़ें बताऊँ तारक मेहता का उल्टा-चश्मा देखिए, वो चीज़ आपको इतना हँसाएगी ना, इतनी मज़ेदार रहती है कि कहीं न कहीं जो तनाव है ना, जो बेचैनी है, वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। और देखिए, इन चीज़ों को अगर मैं सही बताऊँ ना अगर इनको असर डालते हैं ना अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में, तो कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और देखिए मेहनत कीजिए, हार मत हारिए। अगर एक बार नहीं हुआ, तो क्या हुआ? फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर होगा और फिर कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कहीं न कहीं एमबीए करिए, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और मेरी आपसे यही सब एडवाइस है कि आशा करता हूँ ये आपकी दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में आपके काम आएगी।
जी। जी। जी। अच्छा। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं मुझे जो आपने इतनी अच्छी-अच्छी सलाह दी है ना और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या में एड करूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़ जैसे आपने बताया कि आईबीसैट का एग्ज़ाम बोला ना आपने, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे आईबीएम कॉलेज के बारे में मैंने सुना था। बट उतना मुझे इसका एंट्रेंस अलग से होता है, ये आइडिया नहीं था, तो ये बहुत ही अच्छी खबर लगी कि आपने जैसे मुझे बताया। तो बिल्कुल, मैं इसके बारे में और रिसर्च करूँगी और मैं प्रयास करूँगी कहीं न कहीं इस थोड़ा-सा मेहनत करने की। जी, आपकी सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।